Bây giờ á, tui rối quá bạn ơi! Tui hổng biết xử lý làm sao luôn á. Ừ. Cái số là giờ á có anh bạn đi, lúc mà tui gặp khó khăn á, à, tui mới đi công việc làm á, cái tui cũng quen với ảnh, mà cũng quen từ những ngừ nhóm người bạn chung đó nha, thấy ảnh cũng được. Xong rồi cái, tui mới nói là tui có việc làm rồi, mà, kiểu như, tui chưa có nhà, mà ảnh thì ảnh đang ở trọ. Cái ảnh nói là chỗ còn trống. Cái tui mới kiểu như, ảnh gợi ý, ảnh nói là "Ở chung đi!" Cái tui mới đồng ý, tui nói bây giờ tạm thời chưa có tìm được á thì tui ở chung, hồi nào tui tìm được thì tui ở riêng nha. Cái ảnh nói: "Cũng cũng được luôn." Ừ, thế là dọn ở chung. Nhưng mà vô tình cái là hai đứa lại làm á, kiểu như là, cũng cùng một cái công việc chung. Đó! Mà ừ, đúng rồi, làm cùng chỗ luôn. Nhưng mà, kiểu như, cái công việc đó thì tui với ảnh hổng có gặp nhau nhưng mà, ừm, vẫn vẫn làm cùng chỗ nha. Đấy, thì thấy là cũng đi làm chung, rồi sinh hoạt chung nữa, thấy cũng được quá đi! Nhưng mà tui thấy tui cũng hơi khó xử là gì? Khi mà ở chung với nhau rồi cái ảnh cũng hay sai vặt tui, ảnh cũng nhờ ừ, chẳng hạn như ảnh đi trước cái ảnh quên đồ, cái ảnh kêu tui lấy đồ theo. Thậm chí là ảnh giặt đồ trời mưa này kia, ảnh cũng kêu tui lấy đồ vô giùm. Thì tui thì cũng nghĩ bình thường chứ hổng hổng có gì. Giờ tui thấy cái tần suất nó nhiều hơn với lại nó có chỗ khác hơn, có nghĩa là, ờ, trong chỗ làm việc nha, nhiều khi cái anh i đi ăn cơm này kia ảnh cũng mua. Ờ, ảnh mua xong rồi cái những lần sau ảnh kêu tui mu ổng kêu tui mua hoài. Đó. Xong rồi á đúng rồi, ảnh nhờ vặt. Rồi á, nhiều khi á cái công việc của tui làm mà tui tui xong thì ảnh cũng nhờ tui làm này làm ẵm kia, cũng lặt vặt vậy đó, mà tui thì từ chối hông được. Ừ, tui hổng biết từ chối làm sao, tại mình nghĩ là ảnh cũng có ơn với mình, ảnh cho mình ở, nghỉ ngơi này kia đồ đó.
Ừm, sao? Kể tôi nghe. Ừm, chuyện gì? À há. À há. Ờ, hợp lý! Ừm. À, làm cùng chỗ luôn? À. Ừm hứm. Ừm. À! Rồi. Ừm hứm. Yeah. À, nhờ nhờ vặt hoài! Ừm. Ái chà. Ừm. Ờ, mình hiểu.
Mặc dù là tui cũng sòng phẳng á nha chứ hông phải là ảnh cho tui ở trọ, tui ghé ảnh là đâu có phải là trả tiền gì, tui cũng trả tiền đàng hoàng. Rồi á, có lần nữa tui thấy đỉnh cao là ảnh đó ảnh gặp khó khăn, ảnh kêu tui chuyển nhờ mượn nhiêu tiền đó đi, xong rồi tui mới ừ, tui cũng chuyển luôn. Nhưng mà, kiểu như, ảnh cũng làm thinh hoài, ảnh hông có nhắc đến chuyện này kia hết trơn, mà tui cũng ngại nhắc.
Đúng, đúng. Ái chà! Rồi hổng trả luôn hả?
Mà thiệt ra thì bây giờ thì tui cũng hổng có cần cái số tiền đó, nhưng mà tui đang muốn nói cho muốn làm sao cho ảnh hiểu là ảnh đừng có làm vậy với tui nữa.
Ừm, hợp lý.
Nhưng mà tui biết ảnh lợi dụng tui rồi đó nhưng mà tui hổng biết nói sao hết trơn á bạn ơi.
Ừm, bạn đang nằm vô một cái thế kẹt là một người á bắt đầu xuất phát điểm là một người coi như là có ơn với mình, rồi bây giờ từ cái chuyện có ơn đó họ quay qua, họ sai vặt, rồi họ lợi dụng bạn, rồi họ làm quá đáng, thái quá. À. Từ cái điềm ban ơn bạn trở thành ra một cái niềm bực bội. Nó cũng hơi khó xử ở cái chỗ là thà là người sòng phẳng ngay từ đầu thì đỡ, còn cái này người ta có ơn thì bạn cũng lấn cấn cái chỗ giờ là xử sao cho người ta thấy mình hổng vô ơn. À, mình hiểu nha. Ừm, bây giờ vầy nè, cái, a, sự mà sống chung với nhau đó từ bấy tới nay đó, ờ vẫn còn sống chung hai người vẫn còn sống chung mà có hục hặc, xích mích gì hông, có gay cấn gì hông, hay là chỉ cái sự bực bội của bạn, bạn dằn nén trong lòng thôi?
Ừ. Ừ, phải rồi đó. À, nói nào ngay, thì sống chung thì cũng hổng có phải là sinh hoạt chung lúc nào cũng vậy đâu nha. Tại vì á, công việc của ảnh thì ảnh chủ động, nhiều khi ảnh đi làm sớm, thì tui ở nhà một mình rồi tui đi làm sau. Thậm chí là công việc của ảnh kết thúc, ảnh đi gặp khách hàng này kia thì ảnh cũng đi về sau tui nữa, thì tui đi về về trước. Thì về trước thì cũng dọn dẹp này kia, nhưng mà chỗ ai nấy ở, chỗ ai nấy ngủ cho nên là cũng hổng có ảnh hưởng gì. Nhưng mà, kiểu như, nhiều khi mà sinh hoạt chung này kia xong cái ảnh cũng nhờ vả tui. Mà tui thì nghĩ bình thường lắm, hông có gì đâu. Nhưng mà cái lần mà khó xử nhất là lần mượn tiền đó, cho nên là tui cảm thấy ừ, tui hông biết là lúc đầu thì cũng đinh ninh là ảnh lợi dụng, nhưng mà tui nghĩ là cũng hổng có gì đâu, những chuyện nhỏ nhặt không à. Nhưng mà liên quan đến tiền bạc thì giờ mình cũng đang gặp khó khăn mà, ê cũng cảm thấy là ừ, tui hông biết là tui phải nói chuyện làm sao với người ta luôn đó.
Ừm. Yeah. Ừm. Yeah. Ừm hứm. À há. Ừm hứm. Yeah. Mừng mình hiểu. Nè, bây giờ cái sự mà lợi dụng này á nó hổng chỉ ở những cái công sức, thời gian mà nó qua tới tiền bạc nữa, thì nó đã trở thành một cái điều nặng nề hơn rồi. Tại vì công sức, thời gian bạn đã giúp rất là nhiều, nhưng mà tiền bạc thì dĩ nhiên là rất khó nói nè. Cái này là cái thứ nhất, là cái tần suất với lại cái phạm vi nó cũng gia tăng, ha. Rồi hơn cái nữa là, ảnh cũng nằm trong cái vai vế cao tuổi hơn bạn, rồi nằm ở trong cái vị thế là có ơn với bạn thành ra bạn bị lép vế, vô tình chung bạn bị lép vế mà bạn phải là trở thành một người ngoan ngoãn làm theo mặc dù những điều bạn hổng muốn, mà bạn cũng hông có kh kh kháng cự hay là chống cự được. Nè, bây giờ là vầy, có bao giờ bạn từng thử nói "không", ảnh nhờ gì đó mà bạn nói: "Hổng được đâu," rồi là bạn từ chối, à, cho dù bằng cách này hay cách các. Bạn có bao giờ thử từ chối chưa?
Đúng rồi. Thật ra thì á, đối với tui nha, tui nghĩ là, à, ảnh là người lớn, rồi ảnh sai cái gì cũng như là em út vậy vậy đó, cho nên là tui làm, chứ tui cũng chưa có bao giờ, gọi là, từ chối. Với lại tui thấy những công việc mà ảnh sai vặt trước á thì, a, việc này cũng nhỏ mà, chẳng hạn như giúp ảnh phơi đồ hay là đi lấy đồ đạc, đi lấy thư từ, hoặc là ảnh quên sổ, quên tiền này kia thì tui lấy giùm ảnh, thì thì cũng bình thường. Thậm chí là anh em với nhau có thể mua cơm với nhau cùng cho ăn nhưng cũng được mà. Cho nên là tui thấy, ừ, hông có nhất thiết là phải từ chối đâu.
Yeah. Chưa bao giờ từ chối? Ừm hứm. Yeah, yeah. À há. Yeah. Nhưng mà vì bạn ch không bào tờ bao giờ từ chối cho nên người ta cũng không bao giờ dừng lại. <laughs> Cái đó là cái điều đương nhiên. Đó! Bạn muốn người ta dừng lại bạn phải từ chối cái đã. Khi bạn từ chối mà người ta không dừng lại, lúc đó bạn có một cái biện pháp xa hơn, sâu hơn, nhưng bây giờ phải thử từ chối trước cái đã vì bạn đã thấy ngột ngạt, vì bạn đã thấy ngộp thở. Đó! Thành ra bây giờ nè, bữa nào đó mà ảnh nhờ bạn tại vì cái chuyện mà nhờ vả gì, lâu lâu một lần thì hổng nai nói gì. Nhưng mà cái này nó thường xuyên quá, và nó từ nhẹ tới nặng và nó dồn dập, thành ra bạn cũng phải có một cái giới hạn, có một cái cảnh báo để người ta biết người ta vượt cái giới hạn đó rồi, chứ bạn hổng cảnh báo sao người ta biết nè. Hôm nào đó ảnh nhờ cái gì đó, bạn thử từ chối một lần coi sao? Mà hổng cần phải nói mạnh bạo: "Hông, hổng làm đâu," hổng phải vậy. Bạn thoái thác là: "À, giờ tui kẹt, tui bận này kia kia nọ, ờ, mai tui giúp được hông? Hay là bạn có thể anh có thể nhờ ai khác được không?" Đó, tức là mình từ chối với cái tính cách là mình gợi mở một cái cơ hội khác hoặc một người khác có thể giúp ảnh trơn tru hơn, thì nó lại không có mích lòng, nó hổng có ngột ngạt, căng thẳng. Bạn thấy sao?
À đúng rồi. Thật ra thì bạn khuyên những lời đó thì nó cũng hợp lý luôn nha. Nhưng mà bản thân của tui nè, tui s tui suy nghĩ là từ trước đến giờ tui chưa bao giờ từ chối ai hết trơn luôn, và đặc biệt với ảnh, tại tui nghĩ ảnh là người ơn mà. Rồi á bạn nói vậy tui cũng hợp lý. Nhưng mà, kiểu như, giờ nha, tui phải làm sao để mà nói một cách tự nhiên á bạn ơi? Chứ tự nhiên là tui nói ra là ảnh biết tui là từ chối đó. Kiểu như, tui nói ra những cái lời mà tui không đồng ý hay là tui từ chối khéo, nói "không" này kia đó là ảnh biết đó nha, tại vì ảnh nhìn tui ảnh biết đó ừ, tui cũng sợ điều đó đó.
Ừm. Yeah. À. Yeah. À. Ừm. Thì khi mà bạn từ chối á, bạn có cái lý do rõ ràng. Có nghĩa là mình nói có sách mách có chứng là mình bận thiệt chứ hông phải mình vẽ vời vẽ chuyện ra là mình bận để mình từ chối nè. Thí dụ bạn đang, à, có cái deadline, công việc của bạn đang dồn dập, à, lúc đó là nước cuốn tới chân, bạn đang ngập đầu thì bạn cũng cho anh ấy thấy là "À, em đang rất là kẹt nè, bận việc quá. Bây giờ em sắp hai giờ hai tiếng đồng hồ nữa em phải nộp cái này, nộp cái kia." Hoặc là: "Ngày hôm qua đó, vì á làm thêm công việc này việc nọ mà em phải ở lại thêm 2, 3 tiếng!" Đại khái là bạn có cái cớ rõ ràng, bạn có một cái cái gì cụ thể, là cái hậu quả, hệ quả của cái việc mà bạn nhận làm thêm khi bạn quá sức, thì người ta cũng hiểu là hông là là hiểu là bạn không có cố ý muốn từ chối, mà là bạn kẹt thiệt. Thấy sao?
Ờ, vậy đúng rồi ha. Rồi, rồi, rồi, tui hiểu luôn. Tình huống mà bạn đưa ra như vậy tui thấy tui cũng giải quyết cũng ổn thỏa nha. Tại nhiều khi á công việc cũng bận bịu, mình cũng làm mà, đâu phải mình ở không đâu. Mà nói với ảnh vậy thì chắc chắn là ảnh cũng hiểu được, đúng hông? Tui cũng hy vọng bạn hiểu nha, tại nhiều khi á, cảm thấy là muốn từ chối dữ lắm luôn mà hông từ chối được bạn ơi!
Ừm. Yeah. Ừm hứm. Rồi. À há. Ừm hứm. Yeah. Thí dụ một cái vấn đề nào mà bạn thấy khó từ chối nhất đi. Ví dụ như ảnh sai bạn là lấy đồ quần áo giặt hả? Hay là cái gì mà bạn khó từ chối nhất nè?
Thật ra thì vấn đề khó từ chối nhất có nghĩa là, à, trong lúc mà tui bận bịu đi, cái ảnh kêu tui là "À, em đặt cơm giùm anh nha, sẵn em xuống dưới em lấy cơm luôn tại vì làm ở công ty. À, bữa nay anh ăn cái này, cái này, cái này nè." Thì, kiểu như là, bình thường á. Ờ.
Ừm. Yeah, đó, đó! Đó! Đây là một cái yeah, đây là một cái cái cái cơ hội mà bạn dễ từ chối lắm nè. Trong lúc bạn đang bận việc mà, mà anh nhờ bạn đặt cơm thì bạn nói: "Trời ơi, anh ơi, em còn phải lo giải quyết cái này cho xong nha. Cái này còn có một chút xíu nữa là em xong rồi, mà nếu mà em trễ cái là em phải ở lại ngày nay mấy tiếng mấy mấy giây vậy đó mấy giờ vậy đó. Mà trong khi bây giờ anh cũng tới giờ ăn cơm rồi, mà anh chờ em cũng bất tiện. Thôi anh nhờ A, B, C, D, Ơ, S gì đó, bấy bạn khác đang rảnh tay anh nhờ được hông? Hay là có cách nào là anh có có thể là bữa nay anh tự đặt dùm em được không? Tại vì em kẹt quá anh ơi!" Đại khái là mình cũng nói có sách mách có chứng rõ ràng cho họ biết mình muốn giúp mà mình kẹt, chứ hông phải là mình từ chối bâng quơ, được không nè?
À, được luôn. Mình thấy những cái việc nhặt như vậy nha bạn chỉ cho mình nè cũng OK đó, mình làm thử coi sao. Nhưng mà bây giờ nha, mình lại có vấn đề là nhiều khi ảnh nhờ đến công việc luôn thì giờ mình từ chối sao? Tại vì ảnh biết mình làm tốt việc đó luôn nha, cái ảnh nhờ mình luôn. Rồi giờ từ chối làm sao giờ?
Ừm. Yeah. Ừm. Yeah. Thì bạn cũng nói là "À, anh ơi, em sẽ giúp anh, ờ, nhưng mà để em ưu tiên công việc em xong nó trước cái đã nghe hông? Nếu mà công việc em mà chưa có xong, hồi nữa sếp nó giũa em là mệt đó. Với lại em cũng trễ nải công việc này mấy lần rồi." Đó, đại khái là "Mấy hôm qua em làm thêm cái này cái kia nọ mà nó trễ cái việc của em đó anh, thành ra bữa nay em phải giải quyết cho xong cái đã, anh thông cảm. Anh để em giải quyết chuyện của em xong trước cái đã, hoặc là ngày mai em rảnh rảnh em giúp anh, được hông?" Đó, bạn nói vậy hông lẽ người ta ờm, còn cà kê dê ngỗng, còn nấn ná. Bạn nghĩ sao nè?
Ừm. Đúng rồi, thật ra thì tui tui cũng chưa bao giờ nói vậy á, mà nghe bạn mách cho tui vậy nha, tui cũng tính làm thử tui coi làm sao. Nhiều khi mình hông làm thì hông biết là nó sẽ ra làm sao, đúng hông? Mà cũng phải làm thôi, chứ nhiều khi mình để như vậy á, mình tự bản thân mình nó tạo áp lực cho mình, rồi mình thấy mình khó chịu thôi à, đúng hông?
Thử xem. À há. Yeah, chính xác. Với lại á bạn cũng thể nói rất là nhẹ nhàng, khéo léo mà người ta không thể nào trách quở bạn được hết: "Trời ơi, em ước gì em có thêm thời gian rảnh tay lúc này em giúp anh liền đó, mà em kẹt quá anh ơi. Anh coi nè, đống này nè, ngày hôm qua em bị một lần rồi đó. M Mà bị 2,3 lần vậy là nó giũa em chết!" Đại khái là mình nói mình kẹt việc thiệt, rồi mình cũng hứa hẹn giúp khi mình rảnh tay, đó, thì hổng có cách nào mà họ trách móc hay là hờn dỗi gì. Nhưng mà khi mà bạn đã nói "không" như vậy rồi, người ta biết, lần sau người ta nhờ bạn người ta cũng dòm trước ngó sau. Thấy bạn chặt tay rồi, đầy tay rồi, người ta hông dám nhờ nữa đâu.
Ờ, cũng hợp lý luôn. Tại vì nhiều khi á ảnh cũng biết công việc của mình nhiều mà, đúng hông? Nhiều khi mình thấy tui á làm việc nhiều này kia, ảnh sai này kia thì mình nói: "Ờ, anh ơi, em cũng bận bịu này kia," chắc ảnh cũng hiểu mình ha? Tại vì làm công việc thì ảnh cũng biết là, ừ, công việc của người này, người này, người kia, ảnh biết hết trơn đó bạn!
Ừm. Yeah. Yeah. Ừm hứm. Người mà biết điều đó, người ta chỉ cần nghe mình từ chối một lần là người ta tự nhột, rồi người ta tự biết cái giới hạn người ta rút lui liền. Đó! Nhưng mà bạn bắt đầu bằng từng bước nhỏ nhỏ thôi. Tức là mình hông có đùng cái mình đóng cái cửa chặt cái "rầm", rồi: "Tui hổng tiếp anh nữa, tui không giúp nữa." Mình nhẹ nhàng, lịch sự, từ từ từ, từng bước nhỏ nhỏ. Bạn từ chối những cái việc nhỏ trước rồi từ từ qua tới những việc lớn, thấy làm sao nè?
Ờ, thấy cũng hợp lý luôn nha. Cái vụ mà chuyện trong công việc hay là cong sinh hoạt hàng ngày tui thấy cũng được rồi đó, để tui thử coi làm sao. Nhưng mà cái vụ tiền nè, giờ tui vẫn bị lấn cấn quá trời luôn á bạn ơi! Kiểu như, giờ hông có nói chuyện được sao luôn á nha!
Yeah. Đúng. À. Rồi, bây giờ rất là dễ. Tiền bạc đó, nhiều khi là người ta vô tình hay cố ý người ta quên gì đó, bạn nhắc cho người ta nhớ. Bạn hổng nhắc thì làm sao mà người ta tự động người ta: "Nè," giao nộp cho bạn được. Bạn nói: "Anh ơi, tháng này em hơi kẹt" hay là:" Nhà em có việc, à, em em nhờ cái này, má em nhờ cái kia mà em đang kẹt. Hôm bữa đó, à, anh có nhờ em ứng trước khoảng đó, à, à, bao nhiêu tiền đó, 100, 200 đồng gì đó ha. Bây giờ hông ấy, anh có thể em đang kẹt, anh có thể cho em mượn lại, được hông, để em giải quyết công việc nhà cho xong? Rồi sau đó nếu mà anh cần nữa thì em sẽ cho anh mượn sau, được không? Chứ giờ em hổng biết đi hỏi ai." Bạn nghĩ làm sao?
Ờ. À, cũng hợp lý luôn á nha. Nhiều khi chắc phải nói chuyện rõ ràng, sòng phẳng thôi, nhất là vụ tiền đó. Nghe bạn nói vậy chắc tui cũng phải nói thôi, tại vì trước giờ tui cũng chưa bao giờ nói gì kiểu này hết trơn á, chắc là phải thử thôi á. Mà cảm ơn bạn rất nhiều nha. Ừm.
Ừm hứm. Yeah. Ừm. Thứ nhất là cái qua cái cách đó đó, là bạn nhắc nhớ người ta. Thứ hai là bạn có một cái nhịp cầu, đó là: "Tôi không cố ý đòi, nhưng mà tại vì nhà tôi có việc kẹt, bắt buộc tôi đang cần." Đó, thì nó hợp lý. Ừm, rồi, bạn thử đi nha.
Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, hợp lý luôn rồi đó. Ờ, nhớ rồi. Ô kê, cảm ơn bạn rất là nhiều luôn nha! Nghe nói chuyện nãy giờ thấy nhẹ lòng dễ sợ luôn á!
Hông có chi đâu, chúc bạn thành công nè. Rất vui là được hỗ trợ bạn đó. Bái bai!
Ô kê, bái bai.